Mhm, <clicks tongue> jadi kita harus kayak melihat dulu nih tanda-tanda kayak gini ki min menurut aku ya, kalau misalnya orang ini kayak kemanapun dia kek berpergi kemanapun dia berada dimanapun dia berada hape selalu di mata dia, ini bisa jadi tanda pertama, kemudian kalau diajak berkomunikasi dia tidak mau maksudnya istilahnya kayak mau melakukan kontak mata ya kayak eye contact gitu dia nggak mau nih misalnya kayak, mau nengok ke kita aja kit itu nggak mau dia, ah, ini jadi
Ah, oke. Mhm. N oke. Mhm. Oh oke. Itu yang tadi ya s acuh tak acuh ya ignorant gitu ya.
Iya bener acuh tak acuh jadi, kita ajak ngobrol dia ngomong dia bales kok cuman dia itu, eee, sambil main hape ya ini jadi kayak, suatu yang jadi masalah lagi nih karena, eee, ini jadi faktor kedua yang ketiga mungkin kalau kita omelin kayak bukan omelin sih lebih ke memberi tahu kayak, "Eh, jangan megang hape mulu dong ngobrollah ama kita," ah, disini kalau misalnya kita lihat reaksi dia marah <chuckles> marah itu berarti tanda-tanda orang ini sudah kecanduan yang susah un heeh, susah untuk di-handle dan, disinilah waktunya dia membutuhkan yang namanya detoksifikasi dari digital karena hal ini bisa membuat, dia kecanduan lebih parah nantinya.
Heeh. Heeh. Nah. Heeh. Iya. Heeh. <laughs> Oke. Baik baik, oke. Oke oke jadi, eee, intinya, eee, kita, eee, apa ya, eee, kal kapan waktunya, eee, bi eee, seseorang itu perlu melo m apa melakukan detox digital adalah ketika tanda-tandanya itu sudah terlihat gitu kan baik dari dia acuh tak acuh kemudian emosinya sepertinya kok nggak stabil gitu kan, <chuckles> mungkin dia sering begadang jadinya nah, eee, saya ingin tanya nih kalau untuk Mas sendiri, eee, secara personal nih apa sih indikator fisik dari Mas sendiri yang paling jelas gitu yang membuat Mas, sadar bahwa ini saatnya udah udah tiba nih saatnya untuk detox digital kalau dari Mas sendiri apa tuh?
Iya sudah jelas dan tidak bisa diganggu. Mhm, bener bener. Ah, betul.

Mhm, momen terburuk yang harus dihindari.
Eee Eee, ini pada saat memulai detoks, eee, ta tadi kan momen tepatnya adalah ketika seseorang, eee, menunjukkan tanda-tanda. Nah, momen terburuk yang harus dihindari apa tuh, Mas, ketika udah terlambat nih, kita udah mau mulai detoksnya udah telat gitu. Apa sih momen terburuknya gitu, Mas? Apakah, eee, udah meledak gitu kan dapet a gitu? Nah apas apa nih momen terburuknya yang, udah telat gitu sebenarnya udah mu
Oh. Ya ya ya. Mhm. Ya ya ya. Oh ya ya, hmm, <clicks tongue> ya ya, jadi memang banyak ya orang yang memulai detox juga kadang suka telat ya, maksudnya mereka itu sudah ini ya, sudah parah istilahnya ya mereka itu sudah terlalu heeh, sudah kritis ibaratnya yang di mana mereka itu kecanduannya udah lebih tinggi lah dari yang aku ceritakan-ceritakan sebelumnya, mungkin benar-benar tidak mau keluar rumah, main di ha di kamar terus, main HP terus, habis tuh kalau makan pun ya kadang cuman ini apa namanya, kadang cuman GoFood mungkin ya kayak bener-bener males mhm, junk food atau mungkin malah, eee, dia itu, eee, nggak mau bikin makanan keluar maksudnya, ke kamar, apa, keluar kamar gitu ya, nggak mau bikin makanan di dapur, jadi orang tuanya harus kayak kasih ketok-ketok pintu kayak, "Nak ini makanan," nah ini kayak di sini nih kayak momen-momen yang kadang lumayan sudah terburuk ya istilahnya karena sudah agak parah dan memang kalau hal seperti ini tid eee, pasti sudah membutuhkan yang namanya bantuan profesional, tidak bisa mengandalkan mungkin saran dari orang tua atau gimana tap itu sebenarnya mungkin bisa dicoba, tapi yang paling penting itu adalah yang paling utama adalah mencobanya melalui jasa-jasa atau orang-orang yang lebih profesional, agar mereka itu dapat memberikan indikasi dan memberikan bantuan yang jauh lebih efektif daripada kita gitu.
Iya. <laughs> Sudah kritis. Heeh. Heeh. Iya. Iya, heeh. <laughs> Junk food. Heeh heeh, betul. Iya, betul. Oke, deh. Oke. Baik, ini Heeh, he Oke. Baik. Berarti baiknya mungkin konsultasi dulu ya dengan profesional, mungkin mereka bisa bisa melihat nih dari kitanya, kapan sih bagusnya memulai gitu kan, oke baik. Nah, eee, mungkin, Mas, bisa nih, eee, bagaimana sih, eee, caranya kita membedakan nih antara, eee, kita butuh istirahat dan kita butuh detoks digital gitu, mungkin kalau istirahat itu mungkin tidur atau liburan aja, tapi detoks digi digital itu, lebih ke memberikan ruang untuk pikiran. Nah, gimana kita membedakannya tuh, Mas?
Betul. Mhm mhm, bener bener. Mmm.